Ам, ну
Так, и ты им пользуешься постоянно, и до сих пор ты пользуешься им?
По-хорошему, я этим занималась и до того, как существовал этот каучсёрфинг. Я просто знакомилась, э, с людьми разными из разных стран. Допустим, 1 раз это случилось, наверное, а, ещё в начале 2000. Какой-то там дев девяносто девятый год, скажем. Э, я в ICQ познакомилась, э, с парнем, французом. И мы с ним разговорились.
Мгм.
А он говорит: "Приезжай в гости". А я в это время была в Германии. Я села на автобус и приехала. И он меня встретил пере перед Нотр-Дамом.
Мгм. Так, с Классно. А тебе не не было страшно? Тебе, наверно, многие такие задают такой вопрос, который, наверно, тебя уже раздражает. А тебе не было страшно? А не было таких каких-нибудь негативных моментов?
<laughs> Слушай, ты права во по всем по всем параметрам ты права. А, ну, если страшно, то лучше сидеть дома. Я так могу ответить.
Ну, вот а у тебя не не случалось там, вот, никогда такого негативного опыта? Вот если, может быть, те не понравился твой хост, или не понравилось, э, там, где ты остановилась?
Слушай, было, э, может, 1 или 2 раза, но это настолько большая редкость. И скорее это не потому, что был плохой человек, потому, что он какой-то странный был, и, может быть, мне не очень комфортно было в месте, которое он мне предоставил. И, ам, да, такое было 1 раз в Берлине, когда, м, м, парень оказался очень странный. <chuckles> Да, он был, а
Мгм.
когда, м, м, парень оказался очень странный. <chuckles> Да, он был, а
Интересно. То есть вы просто не сошлись характерами или как-то, э, ниб
Не, он Мы разговорились, у н у нас к довольно интересный разговор получился.